Siguro, ah, unang-una dapat komportableng suot. Kasi minsan hindi air conditioned 'no, ah, para hindi ka masyadong magpawis ganyan at kung maghihi may pamimigay man na t-shirt 'di ka mahihirapang tumakbo, kung hindi ko 'di ba. Tapos magbabaon ng tubig, kasi hindi lahat ng concert venue may parang water refilling station, so kailangan meron kang baong tubig, para hindi ka din mahilo kung saka-sakali 'di ba. Ah, ikatlo, siguro dapat 'yung gadgets natin dapat naka-silent, para lang din oo hindi mag feedback kasi siyempre live concert 'yon. 'Yung mga maaapektuhan 'yung music system nila at ikaw din madi-distract ka eh siyempre bayad ka dun 'di ba. <laughs> Sayang naman. 'Tsaka pang-apat kas ah, kasama na din sa mga, um, cellphone mo pa din, huwag kang ano lang wag kang, um, mag-take ng mag-take lang ng video 'no dapat maging involve ka sa concert. Siyempre siyempre ayaw mo naman panoorin sa cellphone mo 'yung concert eh nando'n ka na 'di ba. 'Di ba dapat nanood ka na lang ng ano ng Facebook live nila or YouTube live nila kung, manonood ka lang ng video. Dapat nando'n ka.
'Yan. Tama. Oho naman, kaya nga. Puwede. Ah okey. Mm. Ah talaga. Sabagay. Oo nga naman. Mm. Sabagay, tama naman. Korek. Oo. Hmm. Sabagay, oo nga naman. Ay oo naman. Parang, nagbayad ka pa 'di ba 'tas do'n ka lang din manonood.
Oo, totoo gano'n. Tapos siguro last na yung ano yung wag iwasan yung ano yung flash photography lalo na 'pag ano, 'pag madilim na yung stage, kasi siyempre isa yung mata din naman ng mga artist sayang 'di ba alam mo yun maapektuhan din sila. Imbis na nage-enjoy kayong lahat baka maano pa sila, masilaw sila at madistract.
Ay oo, tama 'yon. Oo. Sabagay.